Mmm, Dua Lipa, jadi dia sudah cukup lama juga ya udah nggak pernah mungkin datang ke sini dan, eee, mungkin bisa nggak kamu jelasin lagi nih untuk, eee, pertama kali kamu itu, eee, di situ ya berarti? Konser pertama kali gimana tuh, Kak?
Oke, konser pertama kali sebenarnya aku tuh nontonnya international artist dari Amerika itu namanya Halsi, Kak, Halsey kalau kita bilang ya. Nah itu juga aku pertama kali dan itu bener-bener membuka mata aku bagaimana serunya nonton konser ya, dan aku bener-bener itu, eee, namanya juga konser pertama dalam hidupku itu enggak terlupakan sampai hari ini, dan bahkan kalau aku pikir-pikir rasanya itu indah banget aku bisa menikmati acara konser dia. Karena sampai hari ini dia udah enggak pernah ke Indonesia lagi, Kak, makanya sayang banget kan dan aku, eee, bersyukur bisa menikmati momen kebersamaan aku dengan si artis waktu di Jakarta gitu. Nah selain dari itu juga aku pernah tuh yang pegangan tangan langsung sama Dua Lipa, di situ tuh bener-bener suasana konser itu asik banget Kak, di mana itu suara bass-nya itu ngerubut di dada ya kita bilangnya ya. Di situ juga bener-bener suasananya adem karena di indoor kebetulan, Kak, je dan waktu aku masuk ke bagian pertama dan paling depan di antrian itu juga aku gak perlu desak-desakan, jemur teriknya matahari di luar gitu, atau basah kuyup karena hujan aku nggak sampai begitu banget dan aku bisa mendengarkan soundcheck-nya sebelum konser dimulai itu serunya, Kak. <chuckles>
Oh, oke. Mhm mhm, iya iya, bener bener. Mmm. <chuckles> Wah, oke. Mhm. Iya. <chuckles> Wow. Iya. Oh, endon? Oke oke. Mhm. Iya iya. Mmm, oke oke. Nah mungkin bisa nggak kamu bedain gitu konser yang dulu-dulu sama mungkin konser yang sekarang ini, kayak ada nggak sih perbedaan yang mungkin lumayan signifikan gitu?
Oke, kalau untuk konser zaman dulu sama sekarang sebenarnya enggak ada hal yang signifikan berbu berubah ya, namun kalau misalkan ada suatu festival yang kita bisa sebut contohnya We The Fest gitu, itu salah satunya di Jakarta dan terbesar di Asia ya banyak bange banyak yang bilang seperti itu. Nah jadi artis-artis yang mereka bawa kan memang keren-keren, Kak, artis-artis dunia lagi ya bukan hanya Indonesia ya. Nah di situ memang harga tiketnya juga cukup mahal, pendatangnya juga orang-orang yang penuh kualitas ya pastinya ya, karena kan kita tahu sendiri, eee, genre musiknya itu sangat besar dan berat karena kan ini ngebahas internasional ya, gitu. Di situ juga asik banget, Kak, di mana, eee, perbedaan zaman dulu sama sekarang, justru sekarang ini lebih banyak penonton daripada dulu, gitu loh jadi loud sing along-nya itu makin banyak dan sampai merinding deh rasanya di aku itu. Nah ja juga ada beberapa adegan-adegan lucu misalkan ada yang pake kostum-kostum lucu selama nonton konser, ada juga yang bener-bener kompak sama besti-besti atau sahabatnya ya datang ke konser, dan menikmati acara itu sebenarnya banyak banget hal yang, eee, lucu-lucu yang pernah aku alami, Kak. <chuckles>
Mhm. Iya. Oh terbesar, oke oke. Mhm. Oke, heeh. Iya. Oh, baik baik. <chuckles> Iya iya iyai.